Ừm, mới đầu á thì mình tìm đến trung tâm nè. Nhưng mà mình học được một thời gian á, thì mình thấy là nó rất là khó luôn. Nhất là cách mà phát âm nè, và khó nhất á là đọc chữ nha. Nó cái chữ nó không phải là giống cái chữ của bên mình á, nên khi này này kia nhìn vào nhức đầu. Ừm, đúng rồi đó.
Ừm. Ờ, chữ nà nó mang tính chất nà hơi chữ tượng hình, đúng không? Ừm. Ồ, thế thì cái việc học đấy thì nó khó như vậy, đặc biệt nà khi mà cái lượng từ vựng, rồi nà, ờ, những cái cách viết chữ rất là khó, rồi là phát âm thì nó cứ giống nhau như vậy, thì nó làm cho bạn, kiểu, chắc nà, ờ, học nó cảm thấy áp lực, đúng không?
Ừm. Đúng rồi đó nha. Tại vì mình học, ờ, phải tận là 1,5 tháng rồi, nhưng mà đọc chữ Hán á, luôn luôn là làm khó mình. Và cái phát âm á nha, nó cứ giống nhau những cái từ mà nó, ờ, cần dấu lên xuống nè, mình đọc nó hông có ra âm được mà nó cứ giống giống nhau. Mặc dù đọc thì vẫn nghe, nhưng mà nó giống giống nhau quá, đôi khi mà người nói là người ta không hiểu. Có lần mình nói chuyện với sếp là người Trung Quốc á, thì ổng không hiểu, cho nên là mình thấy nản quá, thôi khỏi học luôn. <laughs> Ừm, chính xác.
Ờ. Ừm. Ờ. <laughs> Như nà cảm thấy ngại, đúng không? Ngược lại mình học xong mình thấy ngại nữa. Thế thì, ừm, học đấy thì bạn học một lớp là có khoảng bao nhiêu người? Và cái việc như vậy ấy, mình cảm giác nà mình thụt nùi so với cả mọi người trong lớp khiến cho mình cảm thấy ngại hay sao?
Ừm, đúng rồi đó. Lúc mà mình học á, thì một lớp khoảng 10 người nè, mà mình học thì mình học sau cái giờ làm đi, thì lúc đó mình cũng khá là mệt. Ờ, ừm, đi học á thì cũng không có bằng những cái bạn mà đang học ở đó nữa. Và đôi khi là giáo viên á kêu mình đọc bài đi, mình đọc không được rồi phát âm sai, đôi khi mình cũng ngại, đôi khi cũng rồi đ thì từ cũng nản rồi ngưng luôn, thì vậy. <chuckles>
Ồ, kiểu đi làm về thì cũng mệt rồi, ừm. Trời! Ô. Ừ, vậy nà cũng nà do, kiểu, phần nà xấu hổ, ngại ngùng nữa, xong nà, ờ, cũng ngại đi học. Thế thì không biết nà làm như nào, sau này tự nhiên bạn nại có cảm hứng để bắt nguồn học lại tiếng Trung hay sao?
Ừm.